Да, если мы посмотрим по матрице, есть же, вот, как бы, э, важные срочные дела и важные несрочные. То есть, э, это оба важных дела, да. Ну, вот мы, как бы, допустим, если я, там, м, у меня есть учеба какая-то в университете или у меня есть работа, да, но мне же всё-таки пер первоочередное это важно, там, допустим, заработать деньги или сдать экзамен. А потом уже вот заниматься важным тоже делом, но которое, н ну, по факту, вот, объективно не такое срочное, потому что как-то мои предки жили без этого, э, по ним, ну, как бы осознаниях, как бы сохранения памяти. Вот и я могу прожить, но не могу. <chuckles> Поэтому я занимаюсь этим после таких вот первоочередных и срочных дел.
Мгм. Да. Да да да да. Мгм. Понят А вот если, допустим, какой-то человек, э, тоже, э, задумывается над тем, чтобы, ну, может быть, не составить, э, дере древо, да, какое-то семейное большое, но попытаться найти какую-то, э, какого-то человека или линию родственную, да. С чего обычно начинать? Есть какой-то, а, ну, типичный совет, может быть?
Мгм. Мгм. Да, абсолютно. А, мы идем как бы от п п вот если двиг двигаться по временной шкале: от более ближайших предков, ну, к более далеким. Это основной принцип. Мы не можем, там, по фамилии сразу подумать: <gasps> "У моего предка такая фамилия, а вот жил, там, в 17 веке, э, дворянин с такой же фамилией, скорее всего, вот у меня дворянские корни." Таких выводов категорически делать нельзя. <chuckles> То есть нужно идти постепенно, там, от с себя, своих родителей, и постепенно так дальше. Э, если брать конкретные шаги, то, э, начинать нужно с, э, опроса ближайших родственников там: родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, дедушек. Если, э, их нету, то, э, от двоюродных, там, родственников. Вот как я делал, да, троюродных. А, допустим, у меня не было там два даже двоюродных. У меня были только троюродные, <chuckles> поэтому я с ними общался с бабушками троюродными, с дядями троюродными. Э, вот, и они тоже очень много ценной информации как бы дали. А, следующий шаг- это просмотр документов дома, которые сохранились, там, фотографий. Тоже очень много ценной информации может быть. То есть, начинаем, вот, как бы с ближайших родственников, с дома своего, смотрим эти документы, они могут много чего дать. А потом можно, сейчас уже современные технологии очень развиты, можно в интернете поис поискать, много чего там оцифровано.
Мгм. Логично, да. Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. То есть можно прямо создать какой-то запрос под конкретную фамилию, да, и люди могут, э, поискать по ФИО?
Да, да, но много разных з баз, сайт есть, сайтов, а потом уже только идти в архивы <chuckles> после этого, да, после того, как покопался в интернете, там много разных форумов, сообществ есть. Мгм.
Мгм. То есть, э, н нет такого совета, что иди сначала в архив, а там тебе обязательно помогут. Нет такого, да, то есть
Э, ну, нам нужно, прежде всего, узнать как бы как бы б базовую информацию, прежде чем идти в архив. Да.
Мгм. Ну что ж, да, это важно. Важно знать, э, к по каким шагам идти для того, чтобы найти, если н кто-то хочет действительно найти своих родственников. Ну что ж, это интересно было. Спасибо тебе за ответы на вопросы.